はい、えっとホテルの部屋が思ったよりひどかったなあっていう経験ってありますか？
はい。 ない。 あ、ありますね。もうもうもうこのテーマ聞いてパッと思いついたぐらい、それこそトルコに行った時に
あります？はい。 うん。<laughs> はい。
これ、あの本当にあの一緒に行った、その義理のお母さんなんですけど、いいホテル取ったと、あのみつぼしで取ったって言ったんです。
はい。はい。 はい。 お！ はいはいはい、うん。
お、すごい今夜は、ね、なんかすごいいいホテル泊まれると行ったら、もうなんかね、入り口からして雰囲気がもう暗くて。
はい。 はい。 はい。 ええ、そうなんですね。はい。
で、わ、怪しいなと思いつつ、ま、いっつみつつ-3つ星だからなと思って、はいにみみあの、部屋に案内されて、もう夜に着いたので、もう寝ようってなって、みんな。
はい。 はい、はい。 うん、はい。 はい、なるほど。
で、電気消したらなんか蚊の音が聞こえるわけですよ、プーンっていう。<laughs> いやと思って、電気つけたら、もうじゅっぴきぐらいいたんですよ、蚊が。
はい。 うわ、やだ、はい。<chuckles> はいはい、嫌ですね。はい。 うわ、やだ、そうなんですか？
いや、だからもうみんな総動員で、蚊を全員もう殺すして。
ええ、はい。 うん、はい。
で、またもう、そう、汗だくだくなりながら、で、寝ようってなってもやっぱなんかね、き幻聴かわかんないです。聞こえるです、またプーン。<laughs> いや、もうだからね、ね寝た気になれない一夜を過ごして。
わ。 はい。 はいはいはい、うん。 <laughs> 幻聴、やばい。ああ、そうなんですか？うわ。 うん、いや、辛いですね、それ。ああ。はい、はい。
そう、もう、だから、さすがにもう妻が、その、ま、そのね、妻との義理のお母さんっていうか、その、そ直のお母さんなので。
ええ。はい。
ちょっともう直談判してもう変えよう、さすがにこれはもういかん
はい、うんうんうんうん。
で、その義理のね、お父さんお母さんもちょっとじゃあ、あの、ホテルのね、様子見てくるって言って、ま、大浴場があるっていうのが売りだったんですよね、そこ。
はい。 ええええ。 あ、そうなんですね。なるほどなるほど。ええ。
え、で、見に行ったら全然掃除されてないと。
ああ、そうなんですね。なるほど、うわ。
だからもう変えて変えることになったんですけど、最後みんなでこれ3つ星じゃなくて、もうみっつの蚊のマークつけて、そそんな <laughs> でにした方がいいんじゃないかって、ま、冗談めきながら言ったのを覚えてます。はい、ひどかった、あれは。そうなんすよ。なんか期待してた分より、なんか安や安宿って聞いてたら、全然、ま、仕方ないだろうって、あ、行きますけど。
きついですね。はい。 はい。うん。うん。<laughs> 3つの蚊のマーク。ああ、うん。はい。 ああ、そうなんですね。いや、それはちょっとひどいですね。 ああ、はい。 うん、はい。まあね、そうですよね、うん、確かに確かに、そうですよね。
ちょっ いやいや、だからその変える時もホテルのなんか受付の人が、いや、なんでホテル変えるんだみたいな、なんかそれを、え、本人たち気づいてないのかなって思うぐらい。
うん。 はい、はい。 はい。うん。